Tudo, eu preciso de ajuda para tudo, porque assim, eh, tem o professor, né, que tá organizando, ele perguntou se podia ser aqui em casa, porque a minha casa é a mais próxima da da sede, né, onde a gente tem aulas, e lá não tem cozinha. En eu falei: "Ah, pode", mas eu não sabia que era 15, eu tinha oferecido ano passado, né, já já faço parte desse grupo tem 2 anos. Só que ano passado nós éramos 6, com o professor 7,, então 7 cabia ali na né? <laughs> Aí, pronto, agora são 15, e tem uma aluna que vai levar 2 filhos, então, sei lá, acho que chega 16, 17, não sei.
<chuckles> Uhum. Hum. Uhum. Entendo. Hum. E sua casa tem tem espaço para compor 15 pessoas?